Да, ты знаешь, у меня прямо уже какое-то подозрение, потому что даже вот, знаешь, когда я делаю отбивная, она может быть свежая такая. Я не добавляю никакой совершенно там, знаешь, пастериза э, вот этой муки, да, в которой обваливают, а делаю максимально натурально. Но я смотрю, что, э, вот он хочет вот в этом кляре в таком. Вот, знаешь, это всё. И у меня, конечно, много подозрений на ско Что же они туда кладут такое?
Понимаю, да. А, на самом деле, а вот если ты хочешь отучить, э, ребенка от, а, такой пищи, можно попробовать его немного просветить и дать посмотреть какой-то фильм. А, научно-популярный есть фильм конкретно про сахар, он так и называется. А, м, есть еще похожие фильмы, которые тоже показывают про то, как вот такое питание, особенно американского типа, западного, а, приводит к различным серьезным заболеваниям. Потому что очень много детей уже в том регионе рождается с диабетом. А, и, соответственно, а, м, всё это идет в основном как раз из пищи, из пищевых привычек. Так что лучше вовремя остановиться и больше сделать уклон на домашнюю пищу.
М. Да.